Hã?
Sabe, e eu me alimentava para o meu corpo e ponto. Daí, depois que eu ca não, eu não queria ser. Eu queria ser bonito. Se eu falar que era por saúde, eu estou mentindo. E daí depois que eu, <laughs> eu eu casei, eu comecei a fazer essas comidas que ele gostava e eu não ia cozinhar 2 vezes. E eu não ia comer frango e brócolis com uma calabresa ali na minha frente, né?
Sim, sim. Você é bem saudável. né? Parabéns! <laughs> Maravilhoso. <laughs> <chuckles> Por ser Ai é, é injusto, né?
Aham, então, eu "embaranguei" total, até brinco com ele, hoje em dia, que eu falo: "Q qualquer dia eu vou processar ele", sabe. <laughs>
<laughs> Muito bom, muito bom. No Brasil, uma coisa que eu fazia muito assim, eh, eu com meu marido, era tipo porções, eu sempre gostei de porçãozinha, então, às vezes, até com a carne mesmo, ah, bem acebolada ou a calabresa acebolada, assim, que é isso, não é? Não tem como ser todo dia, né, é é uma coisa que, assim, não não era todo dia, mas sempre que eu conseguia, eu fazia, assim: "Ah, comer o que que vai comer à noite? Porçõezinhas.", então eu fazia a calabresa de cebolada ou a carnezinha cebolada, aí comprava só os pãezinhos, meu filho parecia que estava no bar, sabe, sabe o barzinho, que você come ali aquela porçãozinha, ai, era uma delícia.
É. Uhum. Hum. Uhum. Nossa, calabresa acebolada é tudo de bom. Não mesmo! Aham. Uhum. Uhum. Uhum. Sim. E e aí, o pãozinho vai pegando aquele oleozinho, com sabor que fica, nossa, aquilo fica tudo de bom.
Oleozinho, ai, que delícia. Ai, meu Deus, que saudade de uma calabresa acebolada, gente. Hã.
Uhum, agora uma coisa que eu amo de paixão, são as os molhos de erva, maionese de azeitona, nossa, aquilo é tudo para mim.
Hum.

Gente, eu faço errado, então, mas e daí, daí você coloca ela crua na na pane porque assim, eu coloco primeiro o alho pra dar aquela dourada, a cebola e depois eu coloco a carne. E como que faz, qual que é a ordem então disso?
Uhum. Uhum, sim. Então a ordem nesse vídeo que eu vi, 1º a carne, né, já com os temperos aí quando a carne tá selada, que você vem com a o alho e a cebola, aí depois que você já tá com esses e tá tudo fritinho lá, que você coloca o sal. E eu percebo que, por exemplo, hambúrguer é muito mais gostoso que, hã
Hã? Sim.
hã, que a carne que eu faço em casa uhum. E agora que a gente tá falando disso, tô percebendo
É, carne moída, é. Hã?
que eu tô com muita vontade de comer hambúrguer. <laughs>
<laughs> Eu faço isso direto em casa, nossa eu amo fazer lanche aqui em casa, um hambúrguer, com mas eu compro, não faço não, eu compro aqueles hambúrguer grandão, sabe, que é só carne, e vivo fazendo lanche aqui em casa, nossa amo.
É. Aham. Aham, sim. Uhum. Olha, que interessante, porque, tipo, eh, eu preciso ir no mercado logo mais, e eu ia comprar sopa de legumes, que é uma sopa que vem com feijão e tal e eu como como ela como se ela fosse o feijão mesmo, eu falo que um feijão mais enriquecido ali. Hã, o meu peito de frango pra semana aquela do mercado? Go
Hã? Hã? Você go gosta daquela sopa? Eu não consigo tomar essas sopas, as não, nem por ser do mercado, eu até compro aquele que aqui o nome é creme, né, que é s só o líquido, eh, mas é mais grossinho, aqueles que têm coisas no meio eu não consigo comer.
Uhum. Não. Uhum.

Pra ficar marcando, entendeu? Porque a minha mãe tinha, nossa, minha mãe tinha várias, assim, cada ano de receita, sabe? E
Uhum. Uhum. Hoje em dia, é muito da gente salvar as receitas que a gente vê na internet, não é, salve e nunca faz, eu pelo menos sou assim.
E Ai eu também sou. Mas eu vou muito no Google, você usa muito eu vou no Google, aí quero aprender a fazer tal coisa, daí eu vejo ali e pego a primeira receita ali e vou fazendo.
<laughs> Uhum. Sim, tem aquele site tudo gostoso ponto com geralmente é o 1º que aparece, né.
Boa, eu sempre pego desse, sempre pego desse.
Uhum. É, eu também. Engraçado que, por exemplo, você me per
Ou da Rita Lobo.
Não conheço da Rita Lobo.
Rita Lobo também é muito bom, as coisas que ela faz assim, ela até acho que passa na Globo, alguma coisa do tipo assim, ela é bem boa, mas eu sempre pego do Tudo Gostoso.
Uhum. Tá, entendi. Eu s e o Tudo Gostoso ele é feito por pessoas comuns, né, as pessoas vão lá e colocam as receitas delas, isso é interessante.
Sim. Sim, sim.
É, eu salvo muita receita que aparece para mim, no Instagram, e, tem uma receita que sempre aparece para mim que é, você está fazendo carne moída do jeito errado, a pessoa começa dessa forma.
Sério? Como que faz a carne moída, do jeito certo?
Aham, e eu faço do jeito errado. Então, 1º você tempera ela sem sal antes de colocar na panela, daí você esquenta a panela, coloca a carne moída lá, e aí depois que você vai com alho, com a cebola e o sal por último, porque ela tem que selar, para não soltar a água, tem um processo gigantesco.